Ừm, ờ, hai đứa mình hẹn đi ăn ở trong à, hông, chúng mình đi ăn một cái món ăn đường phố.
À há. Ồ, vỉa hè? Rồi ăn gì ta?
Ừm, đúng rồi. Chúng mình ăn lúc đó chúng mình đi ăn xiên nè. Bạn ấy dẫn mình đi ăn rất là nhiều, ý là vô vào trong cái ăn vặt đường phố á bạn.
Ừm, ồ. Hiểu, hiểu. Ừm, bạn thấy cái hương vị đó nó có như thế nào hông? Kiểu như nó có giống Việt Nam mình hông ta?
Ừm, thấy rất là nhiều. Ừm, đồ ăn ở Trung Quốc nó có 2 cái đặc nó có hai cái đặc trưng chính.
Ờ, như nào vậy bạn?
Thứ nhất là rất là nhiều dầu, nhiều dầu mỡ nha. Đúng rồi, thứ hai là rất là cay. Mà mùi cay của nó là thuộc một đúng rồi, thuộc cái dạng mà cay nồng, mà cay, a, cay xé lưỡi luôn á. <chuckles>
Ồ, nhiều dầu mỡ. OK. Ừm, có vẻ khó ăn vậy? À, cay nồng. Ôi, tính ra vậy thì đâu còn thưởng thức được cái hương vị gì đâu, đúng hông bạn? Tại thấy vị cay không?
Ừm, thấy cay nhiều quá xong rồi cũng rén chứ. Tuy là mình là người ở miền Trung nha, mình cũng rất là hay ăn cay nhiều á, nhưng mà qua bên bên đó thì mình ăn cay hông lại.
À há. Đúng rồi. Ăn cay rồi, đúng ừ. Chịu chịu hông nổi luôn. <laughs> Ờ, nói chung là cũng hơi khó ăn một xíu, đúng hông? Ừm, vậy thì lúc đó thì, kiểu như, bạn ăn không hợp khẩu vị đi, thì hông biết là bạn có ăn thêm một món gì khác nữa hông để coi như là át đi cái vị đó đó, kiểu vậy?
Chịu hông nổi. Ừm. Ừm. Ờm, khi mà bạn ấy thấy mình ăn cay nhiều quá thì bạn ấy cũng, ơ, tinh ý nha, cũng có quan sát đồ á. <chuckles> Xong rồi bạn ấy dẫn mình đi ăn, ơ, món, ơ, hồ lô, hồ lô ngọt á bạn.
Ừ, đó. Ồ! Hay quá, rồi sao? Hồ lô, a, hồ lô ngọt hả? Ủa, là nó là như thế nào ta, làm từ cái gì vậy bạn?
Đúng rồi. Ờ, mình cũng hông biết nhưng mà ở bên ở bên ngoài này nó sẽ có một cái lớp đường, người ta áo nó với lại một cái lớp đường nè, nó rất là ngọt. Còn bên trong á, nó nó làm bằng cái gì nhưng mà cái loại của nó là một cái loại xốp.
À há. Đường ngọt, ừm. À há. Ồ, vậy đó hả? Ừm, tính ra cũng lạ quá ha. Ờ, nói chung là bạn ăn xong bạn có hết cay hông? Có hết cay hông?
Ừm, ăn rất là ừm, rất là ngon á. Hông. <chuckles>
Vẫn cay hả? <laughs> Ôi. Trời ơi, kĩ dữ vậy, khó dữ vậy. Rồi, chẳng hạn như là ừm, sao bạn? Bạn ăn hết cái cay đó xong, rồi người người ấy có dẫn bạn đi ăn cái khác để bớt cay lại nữa hông?
Vẫn cay lắm, cay gọi là cay xé lưỡi luôn. Cay nhiều dữ lắm, trời ơi, hông có chịu được. Nhưng mà Người ta cũng ga lăng nha, người ta dẫn mình đi mua sữa, sữa sữa nó làm ôi, vậy giống như đang, ơ, flex nhưng mà một người b bạn à, giống đang khoe về một người bạn trai quá ta. <laughs> Ừ.
Ờ, à, sữa, ô kê. Ừ, đúng rồi đó, thấy kì kì rồi đó nha. Thấy bạn bè này hơi thân thiết quá rồi nha. Ờ, chắc có cảm tình thôi, đúng hông? Cảm nắng này kia đó.
Trời ơi, chết rồi. Hông, duyên tiền định á. <laughs>
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Rồi, vậy thì hông biết thì đợt đó đi, kiểu như, hai bạn đi ăn xong rồi có đi dạo bộ này kia hông?
Ừm, có, bạn ấy có dẫn mình đi nha, dẫn mình đi nè. Lúc đó mình thấy dẫn mình đi ở trên cái con đường đó, giới thiệu cho mình nè, quang cảnh ở đó là cái gì nè. Và
À há. À há. Ừm,
Đúng rồi.
Và có gì nữa hông bạn? Ý là
Ờ. Ờm, bạn ấy dẫn mình đi tới một cái, ơ, trung tâm của Bắc Kinh. Thì mình thấy ở đó có rất là nhiều tòa cao tầng luôn các bạn, có rất là nhiều tòa cao tầng, và có một cái cái đèn, gọi là, đèn LED, nhưng mà đèn LED thật là to, chiếu to giống như cái ti vi mà như chúng mình thường hay thấy đúng rồi, như mình từng thấy người ta quảng cáo á bạn. Lúc đó
Ồ. Ồ! Nghe lộng lẫy quá vậy. Ờ. Hiểu, hiểu, ờ, thì sao bạn?